Ayan. Hello, magandang hapon.
Ah, hello. Magandang hapon din sa'yo.
Ka kamusta naman ang hapon mo?
Eto medyo mainit. Sa'yo ba, oh?
Ayun nga, eh. Oo. Ayos naman din, 'yon nga lang rin eh, medyo nga mainit, pero at least hindi kagaya nung mga nakaraan na araw na sobrang init talaga. May na parang pakiramdam ko eh, nabawasan ng k parang konti lang, point something. <laughs>
Oo, tot totoo. Kasi yung mga nakaraang linggo, talaga yung kahit yung electric fan mainit na din yung binubuga eh.
Mainit ang buga? Oo, tama, sang-ayon naman ako diyan. Ay, ah, tanong ko lang, ah, sa tingin mo bakit kaya maraming kabataan nawawalan ng interes sa pag-aaral?
Para sa'kin
Sa tan at tanong ko lang muna, nag-aaral ka pa ba o ika'y nagtatrabaho na? Ah, nagtatrabaho na, okey sige. Ano sa tingin mo na ano, dahil
Trabaho na. Nagtatrabaho na ako. Sigu siguro para para sa akin ano, maraming dahilan. Unang-una siguro yung ano, yung klase ng pagtuturo ng guro.
Oo.
Tapos pangalawa
Oh.
siyempre maraming bago ngayon, mara yung alam mo yung nakakapagpatanggal ng atensyon ng mga estudyante?
Mhm. Sa pag-aaral?
Sa pa pag-aaral? Katulad ng mga nauusong gadgets, mga cellphones, gano'n. Ayun, isa na 'yon lalo na 'yon isa pa 'yon talaga.
Ah, mga online games, mga ganyan? Medyo na-curious ako or medyo na-ano ako do'n sa sinabi mo na, um, ano ba yung una mong sinabi, pagtuturo?
Yung ano, yung u yung type ng pagtuturo ng guro, yung es ano, estilo ba, kumbaga.
Estilo. Paano nag-ano 'yon? Maitanong ko lang naman. Paano sa paano siya naging ano, ah, ano 'to? Yung gan na paano siyang naging, ah, nawalan ng interes nakakawala ng interes?
Um, ano 'yon? M siguro, base na din sa ano ko, sa karanasan ko no'ng nag-aaral pa ako sa kolehiyo tsaka sa sekondarya. Ano, yung alam mo yung yung sa tono ng pananalita nung guro, yung parang sobrang hina. Tapos alam mo yung na na parang na minsan aantukin ka, minsan parang ...hindi ka na talaga magiging interesado sa tinuturo niya kahit sabihin mong maganda naman yung tinuturo niya.
Oo. Mhm. Ah, tama, mhm. Hindi nakakaengganyo eh, 'no?
Yung mga gan'on. Parang nakakawala ng interes. Ta tapos yung may mga ano, yung sobrang ano niya, yung sobrang mak makaluma ba talaga yung uri ng pagtuturo niya.
Oo. Tama naman, um Uri ng pagtuturo, sabagay. Dapat talaga minsan yung mga nagtuturo din eh sumasabay sa panahon. Tsaka
Oo, ta tsaka't ano 'yon?
nag yung nakakaengganyo yung turo.
Oo.
Yung kumbaga eh salitan sila ng estudyante. Pero mal kahit papa'no sang-ayon ako doon sa estilo ng pagtuturo.
Oo. Para bang ano para bang teamwork kumbaga, gano'n.
Oo, kasi tutu ayun nga, pa kumbaga sa parang 'di ba sa trabaho, o bibigyan kita ng trabaho, itong gagawin mo. Iti-train ka diyan, ganyan tapos yung output pun mo naman dahil trin trinain ka ng ganyan, mga gano'ng bagay. Tama ba? <chuckles> Ayun.
Oo. Tsaka dapat pati ano, maging creative din talaga yung ano, mga guro. Ah gumawa sila ng mga paraan kung paano talaga maeengganyo yung mga estudyante kasi hindi naman yung uri ng pagtuturo mo hindi naman habang buhay gano'n lang dapat kasi alam mo naman ang mga bata ngayon.
Oo. Mhm. Kung ano yung estilo mo noon, dapat iba-iba pa rin ta sa panahon eh, tama ba?
Tsaka tingin ko pati kasi mga bata ngayon parang ang bilis nilang mawalan ng interes kaya dapat talaga humahanap ka kaagad ng ano eh, ng mga paraan. 'Di lang talaga yung isang paraan mo lang ng pagtuturo, dapat marami talaga para talaga maging interesado talaga yung mga estudyante.
Tama. Oo, 'tsaka hindi lang yung papasok sila dahil kailangan nila. 'Bagay may mga para ma-iwasan yung mga siguro dun na nag-sisimula yung mga cutting class, mga ganyan. Oo.
Oo. Oo, isang isang bagay din yan, yung kaya
Oo.
Yung, pagiging walang gana ng mga estudyanteng makinig sa guro.
Tama, sang-ayon naman ako diyan. Ako naman sa tingin ko, yung mga kabataan nawa-walan ng interes sa pag-aaral, ah, ki kaya ako kanina na-tanong yun yung ano, sa estilo. Kasi parang isa rin yun sa nakikita ko, baka yun yung dahilan kung bakit, ah, nawa-walan ng interesado yung mga estudyante, yung pag-tuturo ng guro, ano ba yung klase ng pag-turo ng guro ngayon, kesa sa noon. Kasi noon parang yung pag-turo talagang mahigpit eh, eh, sa panahon ko, ah, talagang ano eh, ah, tutu-tukan ka talaga ng iyong, ah, guro noon eh, kahit ilan kayo sa, ah, isang kuwarto eh, tini-tignan ng guro kung ilan yung mga estudyanteng nakikinig at hindi nakikinig, biglang mag-tatanong ng kung ano-ano. Alam mo yung <lip trill>
Oo. Oo. Oo, totoo yun. Oo. O 'tsaka ano, 'tsaka s lalo sa mga pampublikong eskuwelahan, yung mga 50 kayong mahigit sa isang klase pero, yung mga gurong ano eh, naga-gawa nila ng paraan para mag-interesado talaga yung mga estudyante kahit ganun kadami yung ano, eh.
Oo. Tama. Oo, yung pagiging dinada yung pagiging stricto nila, dinadaan nila sa magandang engganyo na kunwari "Oy! kayong mga nasa likod, ano yung mga pinag-usapan niyo baka gusto niyo kaming isali" mga ganun.
Na. Ay, mga ganun. At saka dati ano, yung usong-uso pa nun yung papatayuin ka ng isang buong klase tapos yung naalala ko ng estudyante pa ako nun, yung alam mo yung naka-squat ka tapos lalagyan ka ng libro tsaka bag.
Oo, sobra. Mm, tama naalala ko rin.
Parang parang magandang paraan din yun, para maging interesado talaga yung estudyante para maging ano, talaga focus kasi ngayon bawal na yun, eh.
Oo. Tama. Ayun na nga eh. Ang dami nga rin yun nga parang, ah, hindi na katulad nung talaga nung dati at saka nakikita ko rin ang dahilan kung bakit maraming nawawalan ng ano yung ano alam mo yung kapag kumikita na sila, sa tingin ko mas gugustuhin nilang kumita kaysa sa mag-aral kasi yun nga siguro sa dala rin ng buhay, ganun diba?
Oo. Oo kasi ano yun? Mm. At saka, ano pati parang yung ibang guro kasi ngayon siyempre medyo malaki na yung sahod nila parang tingin nalang nila sa propesyon nila trabaho nalang hindi katulad ng mga guro dati talaga na mahal na mahal talaga nalang yung trabaho nila kaya ano
Oo. Ayun nga. Oo, sang-ayon ako diyan parang sa para sabihin na ng guro na basta may trabaho ako eto na yun, alam mo yung kahit wala na nagtuturo siya wala walang nakikinig pero sige lang kasi may trabaho naman.
Hmm. Oo, tuloy tuloy lang yung ano basta kumikita sila.
Tama ikaw ba ah, uh-huh. Si ano sa tingin mo ang mga dahilan kung bakit nawawalan ka ng mga kabataan sa pag aaral? Sabagay nasabi mo na nga kanina.
Pero may ano yun, ano sige ikaw na. Tsaka yung ano, yung pangalawa. Yung pangalawa kong sinabi kanina. Yung marami na kasing nauuso ngayon katulad ng mga gadget, yung mga video games, tsaka kung ano-ano pa, yung ma parang mas nawawala yung atensyon nila sa pag aaral.
Oo. Mhm. Napupunta na kung saan-saan. Oo.
Kasi noon kokonti lang yung tukso pero ngayon mas madami na eh.
O iba na yung takbo ng teknolohiya ngayon, eh.
Mhm.
'Di ba? Nakakaengganyo na talaga ah sa mga kabataan. Ko eh, kung dati nga yung nauuso ang tawag dito? Habang nauuso yung mga computer, nawawala na yung mga estudyante sa eskuwelahan nila, sa computer shop na eh Eh mas lalo ngayon. Oh eh mas lalo ngayon na abot-kamay na nila yung teknolohiya, 'di ba? Mas kayang-kaya na. Maka-connect lang sa internet eh.
Oo, Oo. Mga nagka-cutting. Yu yun nga'y Oo. Yun nga ngayon, siyempre madali na kumonek sa internet ngayon kasi may mobile data. Yung iba kahit di na nagka-cutting, pero yung iba ano eh, kahit nasa klase naglalaro na lang ng video games. Tamang scroll-scroll na lang sa Facebook.
Mhm. Oo nga.
Kaya't
Parang mhm.
Ano 'yon?
Hindi, may mula parang may napansi napansin ko din 'yan kasi parang may napanood din akong ah, ah dokumentaryo. Mahilig kasi akong manood ng dokumentaryo. Ayun na nga, kapag nakakapasok sila ng, ah, cellphone sa classroom, eh, talagang nag-o-online pa rin sila kahit magtuturo ta's nasa likod lang sila.
Ah. Oo. Oo, 'tsaka nagagawa nila ng paraan para magamit pa din yung mga cellphone nila, eh.
Ganu'n. Mm, parang, siguro, kon ah, konting higpit ng mga guro.
Oo, siguro 'pagka, ano, 'pag nasa klase, kunin ng mga guro yung kumpiskahin yung mga cellphone, tapos pagkatapos nilang magturo, balik na lang oo.
Mga ganon, 'di ba? Oo. O kaya, ba ipagbawal ng eskuwelahan.
Puwede, pero kasi may mga, ano, din, eh, may mga pagkakataon kasing kailangan ng cellphone, lalo na pag may gan may kunyari meron silang discussion yung mga ganong bagay, may mga presentasyon. Siyem siyempre may kailangang basahin.
Sabagay. Oo. Tama naman. Mm.
Kasi ngayon, 'di ba, kahit sa cellphone ka na lang, ano, eh, magsulat. Oo, oo, mga ganu'n.
Mag-search, magsulat oo, i-record mo na lang, iba na yung, ano, eh, iba na yung takbo ng panahon talaga ngayon pagdating sa pag-aaral, eh, 'di ba, eh, paano kaya nakakaapekto ang stress o pressure mula sa school, sa interest nila sa pag-aaral.
Oo. Siguro ano, yun nga yun sa katulad nung una kong sinabi yung style din nung pag-tuturo, parang kasi minsan yung ibang guro pini-pilit nalang talagang isik-sik lahat sa utak nung bata yung ano, eh, yung tinuturo nila kahit sabihin mong ano ano naman talaga tam tama naman yung tinuturo nila, kaso siyempre yung ibang bata minsan di naman lahat pare-pareho ng utak. Kaya kailangan talaga ano, eh, may mga paraan din sila kung paano talaga matututo yung bata, di man mabilis di man mabilis pero ano yung matututo pa din mga ganong bagay ba, oh.
Mm. Oo, di ba. Ay oo. Mm. Oo, pero, ah, eto hindi ko to na yung tanong ko na na na ganyan, di ba yung stress o pressure, ah, mula s bata ka palang estudyante pa lang tayo kaya ganyan na minsan nakaka-ramdam tayo ng ganyan, pero ba ang minsan ang tina-tanong ko bakit yung panahon sa kunyari panahon ko kapag stress o pressure yung isang kaming mga estudyante, hindi naman kami yung tuma-takbo kaagad sa Tulfo o ib om ang pinaka-malala, eh, may mga estudyanteng may gina-gawa sa sarili na hindi maganda.
Oo. Oo. Oo.
Yun pa yung ikawawala ng kanilang, ah, kanilang buhay, di ba? May mga, ah, ganun na nangyayari ngayon. Kaya minsan nagtataka rin ako eh, gano'n na ba talaga ka-stress ang pagtuturo ngayon o pressure na binibigay ng mga guro sa estudyante, para makaramdam sila ng gano'ng pakiramdam?
Sa tingin ko Sa tingin ko naman, kasi may mga kaibigan naman akong guro. Parang ano eh, siyempre yung mga estudyante sila pinagkukumpara nila minsan. Parang ano eh, mas sensitive yung ano di di naman sa di naman lahat, pero parang karamihan kasi sa estudyante ngayon, sa henerasyon, yung mga Gen Z, yung mga ku kung ano pang bagong generation ngayon.
Mhm? Oo Oo. Mga sensitive na ba? <scoffs>
Sobra, siguro sa mga nababasa nila. Kasi ngayon, nasa kamay mo nalang yung mga impormasyon, isang click mo lang sa phone, sa PC, gano'n.
Dun na nga ako nagtataka eh, pano pa sila nag-stress o napre-pressure kung isang click na nga lang dun sa kanilang mga cellphone, eh, makikita mo na yung mga hinahanap nilang, ah, yun na nga, mga hinahanap nilang ser research, mga kung ano-anong bagay, di ba? Hindi kagaya noon, pupunta ka pa talaga ng library. Oo, di ba? O kaya magbubuhos ka talaga ng oras dun.
Hmm. Library, oo. Yung talagang Talagang aabutin ka talaga ng madaling araw para para lang matapos yung mga project mo, yung mga mga asignatura mga, gano'n, siguro, ano
Oo. Gawain mo, tama. Kaya nga, nagtataka ako, sabi ko, iba na ba tu pagtu ano bang klase kaya pagtuturo na ngayon, wala lang, yun na yun na yung napansin ko pagdating kaya kasi iba yung stress o pressure na nararamdaman ng estudyante or mas ma humihina yung kanilang nagiging mas sensitibo sila. Bakit kaya nagiging mas sensitibo, wala naman, may mga katanungan lang rin naman ako na, gano'n.
Oh. Siguro madaming madami da madami talagang dahilan kaya siguro nagkakagano'n ang mga estudyante. Pero ano pero sana, ano, kahit papaano higpitan, yung ko kahit konting higpit lang, kasi parang tingin ko kasi ngayon, yung mga estudyante sobrang, ano na, sobrang luwag na, eh, pati school kasi sobrang luwag na din sa mga estudyante kaya siguro nagiging ganun din sila.
Bagay. Oo. Tama, hindi talaga pa hindi ko alam kung pareho tayo ng panahon pero talaga iba yung dati, eh, na takot pa sa teacher, eh, saka mga guro, eh.
Oo, kasi ganun din kami dati, yung takot na takot kaming, ano yung, paluhurin
'Di ba? Oo.
mga ganun, kasi syempre sa semento ka papaluhirin, tapos naka-short ka lang, yung mga gano'ng pakiramdam.
Ah, g Naranasan ko pa noon, parang, eh, sa isang pangkota Katoliko na, ano, eskuwelahan ,eh, ano, pa pinalabas kami ng nakaluhod na nakad lalakad habang Angelus kasi nga maingay daw yung klase namin, sabi ko, lang hanggang umikot ng faculty, sabi ko, "Grabe, naranasan ko yung nakal naglalakad ng paluhod." Kasi sabi ko, "Iba yung karanasan noon, sa ngayon." Pero mas sensitibo yata yung mga kabataan ngayon.
Oo. Oo. Sa ngayon. Para kasi ngayon yung kasi, 'di ba, bawal na talaga sa mga paaralan yung mga gano'ng disiplina.
Oo, eh, bawal yun na nga, na ikaw ba, hmm. Na na matanong ko lang nakakatulong ba ang nakakasagap na paggamit ng gadget, social media sa kanilang focus sa school.
Siguro, ma alin? Nakakatulong, pero kung gagamitin ng responsable.
Tama.
Pero kung hindi talaga ano, eh, wala. Dun na dun na talaga sila yung atensyon nila dun na talaga nakaano, eh, nakatutok talaga kaya wala wala ng magagawa ang guro dun pag ano na, eh.
Sang-ayon ako diyan. Dapat, ah, sig di ano mo di ko rin alam kung paano sasabihin sa magu paano ang gagawin ng magulang o guro na kung hanggang saan lang yung limitado ng pagse-cellphone ng mga o paggamit ng mga gadget ng mga kabataan, eh. Pagdating sa eskuwelahan, "Oh dapat ganito lang, dapat may" siguro dapat may VPN na ginagamit, eh. <chuckles>
Siguro Oo. O kaya dapat may limitasyon talaga.
Oo, para yun lang kung ano lang yung kailangan sa eskwelahan nilang gagamitin yun lang yung kayang i-ano ng cellphone nila. Dapat may mga ganun, eh, 'no, para limitado lang rin, eh. 'Tsaka dapat sa bahay pa lang, magulang din, tinulungan din yung mga kabataan, hindi ngayon, pero
Pag Oo. Hindi dapat talaga
ano, eh, mas mhm. Ano yun?
Dapat, ah, dapat talaga sa magulang. Sa magulang talaga nagsisimula muna dapat lahat.
Oo, dapat dun talaga sa mga magulang talaga.
Ah, maram maraming salamat pala sa'yo.
Maraming salam oo, ah, ma magandang ano 'to, eh, topic, eh, pero salamat.
Mm. Salamat.